Olá! Poxa, eu preciso muito de um aconselhamento, eh, pois eu não sei como pedir, eh, desculpas sinceras a a um grande amigo que eu magoei sem querer em uma discussão boba que a gente teve outro dia, como é que eu posso fazer isso de uma maneira que pareça o mais sincera possível?
Olá! Poxa, sinto muito que você passou por essa situação. Que chato, né, você magoar alguém, assim, sem querer e a pessoa tá tão triste com você, sinto muito.
Obrigado.
Eh, só para mim entender um pouquinho do contexto, do que que tá acontecendo, eh, o q qual foi a situação assim, não precisa entrar em muitos detalhes se você não quiser, mas o que que foi que aconteceu exatamente que ele ficou chateado com você?
Não, foi uma bobeira, a gente estava discutindo por uma coisa pequena, boba, de uma de uma coisa que que a gente divergiu, e eu acabei eu estava muito estressado do meu dia de trabalho e eu acabei descontando todo o o meu estresse do dia em cima do desse meu grande amigo, totalmente, assim, sem querer, e aí agora eu estou totalmente sem graça.
Hum. Aham. Uhum. O estresse nele. Entendi. E você você foi rude e falou palavras ásperas, é isso?
É, fui um pouco rude, eu costumo falar baixo, falar pausadamente, educadamente, e como ele me conhece já tem bastante tempo, eu fui totalmente rude e bastante grosseiro com ele totalmente, eh, sem necessidade. E aí, eh, teve um
Hum. Entendi. E como que ele reagiu?
Ah, ele pedi desculpa na hora, mas, assim, ele ficou bastante chateado, e e foi embora, e desde esse desde esse dia a gente não não teve contato e aí por isso que eu tô pedindo essa ajuda até pra poder conversar com ele, eh, diretamente e poder realmente pedir desculpas, mas também sem parecer, eh, forçado nem nada, sendo, assim, mais genuíno possível. Exatamente, exatamente.
Uhum. Claro que seja algo sincero, né, autêntico. Uhum, uhum. É, e o que que você espera com esse pedido de desculpa? Tipo, você quer realmente, eh, reconciliar, você quer que ele, tipo, en e e ou simplesmente explicar para ele q que realmente você não quis fazer aquilo, qual qual é a sua intenção?
Não, eu quero explicar a ele, né, que eu estava realmente muito estressado naquele dia e ter uma reconciliação pra que a gente consiga manter a a nossa amizade, que já vem de uma longa data. Ele é um um amigo, poxa, muito bom que eu tenho de muitos anos, e essas coisas realmente acontecem, né, a gente tenta, eh, tratar a maioria dos nossos amigos bem, só que as brigas acontecem e <clicks tongue> mas infelizmente a gente acabou discutindo em um dia que eu estava muito estressado, e ficou muito complicado. E aí eu realmente eu não sei por onde começar pra poder conversar com ele, porque foi muito feio.
Claro. Aham. Uhum. Com certeza. Aham. Claro, claro. É, imagino. Bom, eu acho que um bom começo, é você se responsabilizar, eh, pe pela sua parte, né, ou seja, você estava estressado, não é culpa dele, certo? Você, eh, f foi rude, coisa que não tampouco não é culpa dele, né, então eu acho legal quando a gente faz um pedido de desculpa, a gente conseguir realmente se responsabilizar pela nossa parte, independente de como o outro respondeu ou deixou de responder. Porque, eh, eu acho que isso faz com que seja mais autêntico, sabe, porque quando a gente, eh, acaba, eh, se ofendendo com a resposta do outro, a gente coloca a culpa no outro por um erro que foi nosso, né. Então eu acho que que isso é uma boa, você começar, eh, podendo expressar, eh, a sua responsabilidade de de de ter maltratado ele, né, de ter sido grosseiro com ele, eh, se pudesse ser de eh eh, e rosto a rosto, sabe, em vez de em vez de ser por telefone, por mensagem, nada disso, mas de repente vocês eh, sei lá: "Vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um café, vamos almoçar junto", né, porque daí você tem eh eh, você é mais natural, né, você tá realmente, eh, es cara a cara com ele, olho no olho, eu acho que que é uma melhor forma do que por telefone ou por nada disso, sabe.
Claro. Perfeito. Ok. Sim. É, perfeito, gostei muito dessa ideia, vou vou conversar com ele, vamos marcar vou pedir pra que a gente marque um um dia, e possa conversar sim pessoalmente, e eu possa realmente conversar com ele, explicar toda essa situação, né, e mostrar principalmente pra ele pessoalmente o quanto a nossa amizade é importante pra mim e o quanto ele como pessoa também é importante pra mim, e o que eu quero ter tê-lo comigo por muito tempo e que a gente mantenha mantenha a nossa amizade por um por muitos anos. Mas, eh, acho que vai ser vai ser importante realmente.
Aham. Claro. Exatamente. Exato. É, e Com certeza. E fora que se é uma pessoa que que que vocês realmente se se gostam, né, ou seja são amigos de muito tempo, eh, com certeza ele vai entender que aquilo não é uma característica sua, ou seja, foi um dia que você agiu fora da sua característica, né, e com certeza ele não vai ter problema nenhum em te perdoar, em te desculpar, né. Mas acho legal ter essa conversa p pra não pra não ter nenhum ressentimento de de da parte dele também, né.
Sim, com certeza. Com certeza, eu acho que vai ser vai ser importante. Realmente gostei muito dessa dessa dica, vou vou seguir esse esse teu conselho e espero realmente que a gente consiga ter uma uma boa conversa, ele ele realmente nós temos uma amizade que é de de um bom tempo, a gente faz atividades juntos, a nossa a nossas famílias têm um um relacionamento, então tem tem bastante coisa envolvida, sabe, acho que acho que é muito importante a gente também, eh, fazer eh, ter esse encontro realmente, como você disse, pessoalmente, que realmente por telefone, por mensagem, fica uma coisa muito impessoal, ou por exemplo, se eu mandar uma mensagem ele pode não entender da forma que eu gostaria, e isso pessoalmente, né, fica muito melhor.
Isso é im importante. Aham. Com certeza. Ah, legal. Aham. Com certeza. Aham. Com certeza. Exato. Exatamente. E teve algum dano que foi causado, assim, pe por esse desentendimento de vocês ou não?
É, ficou ficou sim, uma coisa um pouco chata, não só entre exato, não só entre entre nós, né, como tem mais pessoas envolvidas, eh, <clicks tongue> as nossas famílias tiveram um encontro, né, eh, por acaso, na rua, e sabe, assim, quando as pessoas ficam com aquela cara meio, assim: "Nossa, tá um tá um clima estranho". Então, fic ficou um pouco assim, mas eu creio que depois que que a gente conversar pessoalmente, eu explicar toda a situação pra pra ele de como eu estava no dia que nós nos desentendemos, eu tenho certeza que que ele vai entender os meus motivos, o meu ponto, e a gente vai conseguir manter aí a nossa amizade, manter o contato que a gente tinha, continuar fazendo as atividades que nós já fazíamos juntos e as nossas famílias vão continuar, com certeza, interagindo, desfrutando bons momentos.
Um clima chato. Uhum. Uhum, uhum. Aham, sim. Exato. É, isso é importante, né, porque se é um amigo tão legal, assim, tipo, que a família é amiga, vale a pena você in investir realmente nessa nessa conversa, né. E e e o q e de repente também, eh, poder analisar com você mesmo, eh, depois dessa conversa até, eh, tipo, como o que que você pode fazer para da próxima vez né, porque com certeza não foi o único dia na sua vida que você esteve estressado, vão haver outros, né, <chuckles> o que que você pode fazer, eh, pra pra pra não ter e esse tipo de comportamento novamente uma vez que você está estressado, sabe, nem com ele nem com ninguém né, porque às vezes até em casa a gente tá estressado e trata as pessoas de uma forma diferente que é fora da nossa característica, mas na verdade não é culpa do outro que a gente está estressado, né.
Não, exatamente. Sim. É verdade, com certeza, com cer Sim. É verdade, poxa, bom bom ponto, eu vou você acha que, por exemplo, alguma atividade ao ar livre, ver a natureza, ou até fazer um exercício físico, isso pode me ajudar a a melhorar nesse ponto?
Com certeza, sim. Com certeza, sim, porque ajuda a a ali a desintoxicar o seu cortisol, né, e eh, e e que é realmente o hormônio que te deixa estressado, então eu acho que qualquer atividade que você puder fazer, incorporar no seu dia, eh, principalmente dias que você sabe que vai ter um pouco mais de estresse, sei lá, chegar em casa e fazer uma caminhada antes, né, de de de voltar com as pessoas e tal, eu acho que pode te ajudar sim para poder espairecer a mente, né, antes de eh, an antes de ter o esse contato com com as outras pessoas, né, para poder não descontar nelas.
Sim. Ok. Claro. Poxa, com certeza eu vou vou avaliar isso, vou vou tentar ver na academia que eu tenho próximo à minha casa algumas atividades que eu possa fazer, e tentar conciliar com a minha agenda, né, de trabalho, pra pra que eu consiga realmente ter uma válvula de escape, e não volte a fazer isso com nenhum outro amigo ou até com a com a minha família, e e aí não tenha novamente esse problema. Poxa, interessante.
Uhum. Exato. Aham. Exatamente. Exatamente. Porque é bem mais fácil a gente, às vezes, eh, re re prevenir os problemas do que depois tentar remediar e consertar, né.
E isso é verdade, isso é verdade. E e realmente a gente tendo a mente mais limpa, a as coisas mais tranquilas, né, e bem definidas, a gente fazendo exercício físico e tendo, né, um contato com a natureza com certeza eu acho que vai me fazer realmente muito bem, como você falou, e e eu não vou ter mais tanto esse problema. Poxa, muito obrigado mesmo pela pela tua ajuda, pelos conselhos, me me foi de foi muito importante pra mim, acho que nos próximos momentos, assim, eu não vou ter esse tipo de reação como eu tive com esse meu grande amigo, e com certeza vou ter uma uma vida muito mais tranquila, digamos, assim, com questão de relacionamento.
Com certeza. É. Imagina. Que bom. Uhum. Que legal, que bom. Que bom então que te ajudou, gostei muito de conversar com você, obrigada pela sua confiança, obrigada por você ter desabafado.